Aku tuh kayak merasa bingung ya soalnya, apa ya, mungkin di rumah itu kayak sekarang aku ngerasa kayak penuh banget gitu barang-barangnya. Nah, tapi kadang ketika aku kayak berusaha nih untuk, eee, memilih atau memilah, gitu, mana barang-barang yang masih bisa aku pakai atau mungkin barang-barang yang, eee, masih layak ya, kayak gitu. Itu tuh kayak, eee, akhirnya aku tuh kayak sayang gitu kalau mau, eee, menyisihkan atau mungkin aku, apa ya, aku buang, kayak gitu, karena kayak ngerasa, "Wah ini tuh kayaknya bakalan masih berguna banget deh." Gitu, "nanti kapan-kapan pasti berguna ini." Gitu. Yang aku pikirin tuh kayak gitu. Nah, eee, tapi kadang tuh aku juga ngerasa nih ada barang-barang yang kayak, "Waduh ini tuh kayak kenangan banget." Gitu ya. Jadi, mangkanya kayak, eee, sayang gitu untuk dibuang, tapi ke lama-kelamaan nih, akhir-akhir ini aku ngerasa itu udah kayak penuh banget, gitu ya, di rumah. Soalnya ya, gimana ya, itu kayak apa ya, dilema sih aku itu, antara bingung nih mau pengen, sebenarnya pengen banget punya rumah tuh yang bisa lega, gitu ya, bisa tertata rapi, tapi kalau pas udah kayak bersih-bersih nih, niat banget nih beres-beres. Udah kayak di, apa nih, dipilih nih mana yang, eee, dibutuhin mana yang enggak, gitu it nanti pada akhirnya tuh kayak yang sayang, gitu ya, mau buang atau mau dikasihkan orang itu kayak sayang banget, gitu. Nah, aku tuh pengen tahu, kalau menurut kamu, apa yang aku lakukan ini benar enggak, sih? Gitu. Soalnya aku sendiri tuh kayak bingung harus kayak gimana? Gitu loh.
Iya. Mmm, paham. Oke oke. Sebenarnya, eee, sah-sah aja kok untuk misalkan, kalau kamu mau menyisihkan barang karena kan tadi banyak banget juga ya barang-barang di rumah kamu. Yang enggak tahu nih, mungkin enggak kepakai atau mungkin punya nilai sentimentil tertentu, tapi ya sayang juga, gitu kan, jadinya ketika dibuang, dan aku paham sih kesulitan kamu dilema kamu ini. Cuma enggak papa, nanti kita lihat aja pelan-pelan, eee, nanti mungkin aku mau tanya beberapa hal dulu nih supaya bisa kasih solusi yang tepat juga buat kamu. Oke, nanti, eee, terkait barang-barang tadi itu nih. Eee, sebenarnya banyakan barang ini, apakah berupa barang yang bisa dipakai nih? Seperti mungkin baju, sepatu, atau mungkin barang-barangnya itu, eee, berupa ya semacam pajangan, gitu?
Iya, benar. oke. oh, oke. Sebenarnya ya, ada yang kayak baju-baju gitu ya, tapi juga ada yang kayak, eee, apa ya, barang-barang pajangan dan juga peralatan dapur sih, kayak gitu. Jadi, kayak ada beberapa baju itu yang kayak aku simpan karena memang itu kayak, apa ya, kayak punya kesan tersendirilah, ada kenangan-kenangan, gitu. Waktu aku, apa namanya, zaman dulu nih, kayak gitu. <smacks lips> Jadi, kayak sayang gitu mau dibuang padahal sej benarnya itu kalau dipakai sende sekarang pun, itu aku ngerasa itu udah enggak up-to-date ya, enggak up-to-date, enggak mungkin aku pakai dan kayak, apa ya, udah enggak cukup juga, kayak gitu loh ya. Itu itu baju zaman dulu. Terus kayak peralatan dapur nih. Misal habis beli apa atau dapat makanan apa, gitu kan, suka ada kotak-kotak plastik, gitu loh. Ya kayak, eee, thinwall ya itu namanya. Nah itu tuh, kadang suka aku kumpulin, gitu. Soalnya aku ngerasa, "Nanti ini pasti bakalan kepakai nih." Gitu, kalau pas aku, eee, mau kirim makanan atau apa, itu udah ada, gitu. Enggak perlu beli lagi, "Toh itu kan cuma dipakai sekali." Pikirku itu, gitu. Itu sampai kayak benar-benar numpuk. Ada kali, eee, 50 biji kali di rumah, kayak gitu ya. Padahal itu mah kayak jarang banget niat aku pakai. Aku pakainya ya paling cuma buat nyimpan apa gitu di kulkas, tapi juga enggak setiap hari juga aku pakai. Jadi kayak banyaklah ya sebenarnya, gitu. Cuma aku tuh sayang gitu kalau emang harus dibuang, kan masih bisa, gitu. Fikirku itu masih bisa untuk dimanfaatin.
Oke. Oh, oke. Oke, ya. Mmm, oke. Betul. Oke oke. Memang sih ya kadang ada barang-barang tertentu yang punya nilai sentimental nih. Kayak tadi kamu punya baju, cuma mungkin sayangnya beberapa baju itu udah enggak muat gitu, ya? Dan udah gak memungkinkan kamu pakai sekarang dan juga tadi kayak kemasan-kemasan yang sekiranya mungkin sekali pakai, tapi kan ibaratnya sayang ya kalau dibuang dan aku ngerti juga sih maksud kamu seperti apa, dan mungkin itu hal yang wajar juga sih untuk kamu melakukan seperti itu. Nah, cuma memang, eee, efeknya tadi, pasti kan rumah mungkin jadi penuh, gitu ya, karena banyak simpan barang-barang yang mungkin kalau istilah orang itu adalah hoarding ya dan sebenarnya, eee, sah-sah aja untuk hoarding barang. Cuma ya mungkin kita coba atur aja ya bagi-baginya gimana. Mungkin, mmm, bisa kamu pilah gitu sekiranya, eee, yang mana yang masih perlu dan yang mana yang enggak. Nah, tapi, eee, kalau misalnya nih ya, kamu dilis itu kasih 2 pilihan. Eee, kamu lebih condong, eee, pil barang itu mendingan dijual atau mungkin disumbangkan?
Iya. Iya, benar. Mmm. Iya. Mmm, aku lebih senang sih sebenarnya disumbangin ya, kayak gitu. Soalnya kayak, apa ya, beberapa barang di rumahku kayaknya lebih, eee, apa ya, lebih cocoknya sih untuk disumbangin. Misal, kayak baju-baju kayak gitu atau mungkin kayak tadi tuh peralatan-peralatan, eee, makan kayak, gitu itu tuh, kayaknya, kalau dijual kayaknya juga, eee, enggak bisa ya kalau menurut aku, tapi ya enggak tahu lagi sih aku.
Oke. Oke. Mmm, oke oke. Nah, mungkin yang pertama kali dulu mesti dilakukan adalah coba dulu kali, ya? Pilah barang-barangnya, eee, mana yang sekiranya barang-barang yang udah enggak bisa dipakai, gitu ya. Dalam arti kayak baju yang kekecilan, mungkin, eee, ada yang udah agak rusak juga, itu bisa kamu, eee, kumpulin jadi satu. Nah, terus, eee, mungkin kamu kumpulin juga barang-barang yang sifatnya, eee, apa ya, mungkin, eee, kelihatannya menumpuk, gitu ya. Seperti tadi kotak makan, seperti itu. Eee, itu kan ibaratnya mungkin mis masih bisa kepakai, tapi sebenarnya juga enggak kamu pakai, gitu. Nanti, eee, kita coba bagi ya jadi kategori-kategori. Misalkan, eee, barang yang masih bisa kepakai, tapi kamu enggak butuh, terus ada juga barang yang udah benar-benar enggak bisa kamu pakai dan kamu enggak butuh juga, dan 1 mungkin barang yang kamu butuh, tapi, eee, udah enggak bisa dipakai. Nah, nanti dengan terkategori-kategori ini kamu bisa lihat nih. Apakah baiknya barang itu benar-benar dibuang? Ataukah mungkin bisa disumbangkan? Atau mungkin bisa dikasih? Ke mungkin, eee, saudara kamu, mungkin ke keluarga yang masih butuh, yang mungkin kalau ini barangnya masih bisa dipakai bisa dibuat seperti itu sih. Gimana menurut kamu?
Oke. Hmm. Oke. Oke. Oh, oke oke. Nah, iya sih. Sebenarnya aku, jujur ya, belum pernah istilahnya kayak, eee, memilah seperti yang kamu bilang tadi karena mungkin yang ada di pikiranku kan cuma, "Ya sayang banget kalau dibuang, ini masih bisa dimanfaatin." Gitu aja. Jadi aku enggak pernah istilahnya sampai memilah sedetail itu sih per kategori. Misal ini benar-benar, <clicks tongue> apa ya, aku, eee, butuh gitu, tapi ini udah enggak cukup, gitu. Itu tuh kayak, aku tuh udah enggak pernah, eee, mikir sampai situ sejujurnya, kayak gitu. Mangkanya kenapa mungkin aku kayak, eee, apa ya, kayak akhir-akhirnya kayak, "Ah sayang nih. Sayang banget." Gitu kan. Akhirnya kayak, eee, benar-benar numpuk banget, gitu. Sampai aku tuh bingung ya mau naruh di mana, kayak gitu loh. Akhirnya aku bingung sendiri. Mangkanya sekarang aku kayak benar-benar, "Wah udah ngerasa kayaknya," Eee, "udah gak baik nih, kalau aku terusin kayak gini. Soalnya udah semakin sempit, udah bingung juga mau naruhnya itu di mana" Kayak gitu sih.
Betul. Mmm. Oke. Mhm. Paham. Oke. Betul. Oke, iya, enggak papa. Nanti, ini memang, makanya kita coba pilah ya supaya kamu juga, eee, mis minimal bisa menyiapkan ruang yang lebih besar nih di rumah kamu. Nah, mungkin kalau tadi dengan memilahnya itu bisa kamu taruh juga dalam kardus ya, masing-masing. Jadi, untuk jenis-jenis barang yang sekiranya sama nih. Misalkan pakaian itu bisa kamu taruh di kardusnya sendiri dan mungkin be antara kardus pakaian yang masih layak pakai dan buat tidak layak pakai juga bisa kamu pisahkan seperti tadi. Jadi, eee, nanti kita kelompokkan semuanya, terus jangan lupa kasih semacam label ya. Jadi, kayak untuk biar kamu tahu, "Oh ini barang yang nanti untuk dibuang. Oh ini mungkin barang yang untuk disumbangkan." Atau mungkin ada juga barang yang masih kondisinya bagus, tapi kamu enggak pakai, gitu ya, itu mungkin bisa dijual juga memungkinkan, ya, siapa tahu. Nah, terus, eh, kalau untuk barang-barang yang sifatnya sentimental ya. Ini mungkin kamu bisa coba tanyakan ya ke diri kamu. Apakah sekiranya kalau 6 bulan dari sekarang kamu akan pakai barangnya? Gitu. Kalau misalkan jawabannya enggak, eee, berarti sebenarnya kamu tidak butuh barangnya itu, dan aku paham sih pasti memang berat, gitu ya, untuk merelakan sebuah barang yang sifatnya itu sentimental, tapi memang itu adalah sesuatu yang, eee, mesti di korbankan, gitu ya. Supaya, eee, rumah kamu bisa lebih rapih, gitu ya, karena memang, eee, kan barang yang sentimental itu kan pasti banyak ya, enggak cuma 1. Jadi, eee, kita bisa pilih-pilih lagi nih yang mana yang sekiranya udah enggak memungkinkan dipakai, untuk ya lebih baik dipindahkan aja, dikeluarkan dari rumah.
Oke. Oh iya. Oke. Iya. Iya benar. Iya benar benar. oh, oke. Iya sih. Eee, benar kata kamu tadi. Aku sejujurnya juga enggak pernah sih. Maksudnya sampai, eee, detail ya, maksudnya mendetail sampai ini barang bakal aku butuhin enggak, eee, beberapa bulan kedepan kayak gitu tuh enggak enggak pernah aku fikirin. Cuma pasti aku mikirnya, "Ini pasti bakal kepakai." Gitu aja sih, kayak gitu. Soalnya kan aku menghindari, "Ah, nanti daripada beli, aku kan jadi punya nih. Punya di rumah sendiri." Kayak gitu mikir. Cuma, eee, ya lambat laun ini aku makin menyadari nih. Semenjak mungkin, <smacks lips> eee, udah ada anak-anak kan di rumah jadi, kayak kalau rumah itu kayak semakin penuh, gitu. Belum lagi ada mainan-mainan anak-anak itu kan kayak, eee, semakin memenuhi. Itu aku baru kayak mulai sadar itu tadi sih bahwa aku udah kayak perlu lah ya, istilahnya kayak mensortir nih beberapa barang yang udah kayaknya <smacks lips> emang perlu dikeluarin, kayak gitu. Soalnya udah kayak pengap banget gitu loh di dalam rumah. Bingung mau nyimpennya di mana, kayak gitu.
Iya. Mmm. Oke. I Nah. Betul. Iya. Heeh. Paham paham. Nah, nanti mungkin kamu bisa coba dulu ya, yang tadi itu. Ah, terus mungkin supaya ke depannya tidak terulang kesalahan, bukan kesalahan sih ya, tidak terulang barang-barang yang sama itu menumpuk, gitu ya. Ibaratnya kamu hoarding lagi, eee, mungkin kamu bisa coba evaluasi sekitar 1 atau 2 bulan sekali nih, terhadap barang-barang yang kamu punya. Jadi, eee, nanti ya bisa di lakukan secara rutin. Kamu cek, apakah kira-kira barang ini masih kepakai? Gitu. Nanti dari situ akan, eee, apa ya, ibaratnya kamu bisa memilah lagilah secara rutin. Jadi, kamu pun juga terbiasa untuk menentukan, apakah sela sekiranya barang itu perlu disimpan atau lebih baik di, eee, keluarkan dari rumah?
Oke. oh, oke oke. Wah iya iya. Iya nih, benar banget apa kata kamu. Ini bakalan aku coba nih beberapa saran dari kamu. Soalnya, eee, aku udah kayak, eee, pengap banget ini benar-benar di dalam rumah. Maksudnya bingung nih mau naruh e barang-barang ini kayak gimana. Nanti aku akan coba deh memilah gitu ya. Barang-barang mana yang masih aku butuhin gitu, yang memang benar-benar masih bisa dipertahanin, atau memang udah harus dikeluarin nih dari rumah, kayak gitu. Terima kasih ya atas sarannya. Nanti aku coba deh. Nanti kalau aku mungkin ada yang perlu aku tanyain lagi, aku boleh ya tanya-tanya lagi ke kamu?
Iya. Boleh. Boleh banget. Sama-sama juga. Aku juga senang bisa bantu kamu. Semoga nanti kamu bisa berhasil ya memilah barang-barangnya dengan baik dan sampai jumpa lagi ya.
Oke. Sampai jumpa.